देखिए, मुझे लगता है कि काम करने का जो नज़रिया होता है, वो सबका अलग-अलग होता है, तरीका अलग होता है और काम भी अलग कोई व्लॉग बना के आगे बढ़ जाता है, तो कोई डांस करके, कोई गाना गा के मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो अपने टैलेंट के बलबूते पे करते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि दूसरों की नकल करके ही उतना आगे पहुँच जाते हैं, मतलब जो इसमें मेन जो उसका कंटेंट क्रिएटर होगा उसी को देख-देख के, उसी की नकल कर कर के उससे भी आगे निकल जाते हैं। समझ रहे हैं आप मतलब इसमें ये चीज़ें होती हैं, हाँ, और जो रियल मतलब जो बना रहा बनाता है उस चीज़ को, वो पीछे रह जाता है और कहीं न कहीं जो नकल कर रहा है उनकी, वो उनसे आगे निकल जाएगा। तो, वही कहते हैं कि इसीलिए तो कहते हैं कि मतलब सोशल मीडिया पे कब क्या हो जाए, कब कौन वायरल हो जाए, जो असली जो टैलेंट होता है, वो छिपा रहता है और कहीं न कहीं जो ऐसे-वैसे उल्टे-सीधे काम करने वाले लोग होते हैं, वो आगे बहुत कम ही टैलेंट आपको रियल दिखेगा, है ना?
हुँ। हाँ। जी। अच्छा! क्या बात कर रहे हैं, सच में? अच्छा। हाँ। अच्छा। हुँ। जी। <laughs> बिल्कुल। हाँ, ये भी है। तो क्या आपके सामने अभी हाल फिलहाल का कोई ऐसा उदाहरण दिमाग में है जो कि किसी की नकल पे बनाया गया हो और उम, अकल से ज़्यादा नकल <chuckles> फेमस हो गयी हो?
हाँ। देखिए, उदाहरण का तो म मुझे मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं है लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर देख रही हूँ कि जैसे बहुत सारे लोग हैं ना, रील्स बनाते हैं, ब्लॉग्स बनाते हैं। और आपने सुना होगा कि कई साल अ, बहुत सारे लोग ना सिर्फ रोस्टिंग करते हैं, मतलब दूसरों को रोस्ट करना है कि अरे उसने तो ऐसा कर दिया, मजाक उड़ाना या गंदी-संदी चीज़ें बोलना उनको ये सारी चीज़ें करते हैं। तो, मैंने देखा है, कि जो लोग मेहनत कर रहे हैं सच में जो चीज़ें अच्छी कर कर के जो सोच रहे हैं कि हाँ, कल होके मतलब मुझ मेरा भी नाम हो जाएगा, मैं भी 2 पैसे कमा लूँगा, सोशल मीडिया पे फॉलोवर्स हो जाएँगे। तो उनके कम है लेकिन उनका ही वीडियो लेके जो उल्टी-सीधी बातें बोल के और गाली-गलौज ये सारी चीज़ें करके, उनके नाम से उनका वीडियो चला के दिखा रहे हैं लोगों को गंदे वे में, वो उनसे आगे निकल गए हैं मतलब समझ लीजिए उन्हीं के वीडियो का यूज़ करके। तो, मतलब ये सारी चीज़ें मुझे लगता है लोगों को अगर लोग जो है इसको नहीं देखें ना, लोग या फिर उसको जो रिपोर्ट करें, कि हाँ, आप दूसरे का मज़ाक कैसे बना सकते हो? तो मुझे लगता है ये सब कम हो जाएगा, हाँ।
जी। हाँ, हाँ, जी। अच्छा। ओह! अच्छा, अच्छा। हुँ। जी, जी, जी। उफ, हाँ। हुँ। <tsk> जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल।